Hmm, sa ayun ka kamukha ngayon habang sumisenti-senti ako dito naalala ko siya kung, um, papaano ako nangupit noon sa tindahan namin tindahan ng lola ko, yung mga pagiging pasaway ko kasi noon parang ano kasi, um, um, sobrang pasaway ko nung bata pati sila ay napupurwisyo ko parang ngayong nawala na sila parang
Oo. Mm. Mm.
pinagsisihan ko din kahit papa'no at gusto ko din bumawi sa kandin sa kanila
Mm. Kahit sa simpleng bagay na pag-alala nalang 'no?